بُص، هو أنا أصلًا بابدأ ال النوم بتاعي بالليل من أنا ما باعرفش أنام بدري، يعني ما بأقدرش إن أنا أنام بدري، بانام في وقت متأخر. آآ، وباحس إن أنا أصلًا النوم ذات نفسه، إن أنا باحاول باضغط على نفسي إن أنا أقدر أنام. باحس إن النوم مش بييجي لي بالساهل ومش باعرف أنام بسهولة. آآ، مش باك مش باكون مرتاحة كده، وعلى بال ما أرو باقرر بقى إن خلاص دماغي مش قادرة وفَصَلِت بقى وخلاص أُرهقت من كتر التفكير ومن كتر إن أنا عمالة اتقلب يمين وشمال وأحاول أنام، ساعتها بقى بانام، بابقى خلاص بقى الوقت متأخر الساعة 03:00، 04:00، 05:00 في وقت متأخر خالص. فمثلًا إن أنا، آآ، أجي أقوم على الظهر مثلًا أو الساعة 11:00، 12:00 في رينج كده، آآ فباحس إن أنا مكسلة وحاسة بخمول وحاسة ما فيش طاقة، حاسة إن مش قادرة أقوم من من مكاني، فالموضوع مأزمني أوي بصراحة يعني. آآ، وفكرة إن أنا دايمًا على فكرة، آآ قلة الطاقة والنشاط اللي أنا ما بابقاش حساهم، آآ بيخليني أأجِل الأعمال والحاجات اللي المفروض أعملها في يومي. يعني مثلًا، باقول هاذاكر، ما اذاكرش، باقول ها يعني هاطلع النهارده مع أصحابي، فألاقي نفسي بأجِل حاجات كتير جدًا، ويوم ورا يوم، يوم ورا يوم، لحد ما احس إن أنا آمم يعني عديمة المسؤولية. بييجي لي إحساس سلبي بقى كده، وشعور سلبي بناءً على إن أنا بأجِل كل الحاجات كل الحاجات دي و وإن أنا ما باعملش اللي عليَّ. فده كله بسبب فكرة إن أنا بانام وباقوم حاسة إن أنا مش قادرة أقوم وعايزة إن أنا أكمل نوم، وباحس إن ما فيش طاقة وفي خمول وباقعد شوية كويسين جدًا على ما باصحى من النوم، إن أنا إن أنا أقوم يعني باصحى من النوم وأقوم وكده وبافضل شوية على ما بدأ أحس إن أنا فوَّقت، يعني مش أقل من ساعتين 2 أنا با باستوعب إن أنا صحيت. فكل ده مأثر عليَّ بصراحة يعني.
مفهوم. تمام. أكيد. إمم. اهم. أكيد. أ لدرجة ساعتين، ل للدرجة دي!
آه، للدرجة دي فعلًا. أنا ب بادخل في ساعتين، آآ، حاسة إن أنا إمم، يعني لسه ف لسه في آثار النوم ولو مثلًا ماما طلبت مني حاجة وقالت لي مثلًا، آآ بُصي على البوتجاز والّا والّا أنا مثلًا خارجة وابْقي خلّي بالِك من أي حاجة أقول لها: "يا ماما أنا دلوقتي مش قادرة و و وأنا لسه صاحية وما فوقتش" تقول لي: "يا بنتي ما فوقتيش إيه، أنتِ صاحية بقى لِك ييجي ساعة." قلت لها: "والله أنا لسه مش فايقة، أنا حاسة إن أنا مش قادرة أعمل حاجة." فأصلًا على ما بافوق وبابقى صاحية متأخر، اليوم بيروح عليَّ، وباحس إن أنا مش قادرة أعمل اللي أنا أي حاجة خلاص بقى اليوم خلص، يلّا عدي اليوم بقى الكام ساعة اللي باقيين منه، وبعد كده إن شاء الله هتبتدي من بُكرة جامد جدًا. ما ابدديش وما ابتديش وما اعملش أي حاجة بقى خالص. بس، يعني كل ده كل اللي أنا عايشة فيه. إمم.
آه. إمم. تمام. أكيد. إمم. متفهم جدًا ده. إمم. بالتأكيد طبعًا. فكرة إن أنتِ يعني بتنامي متأخر وبتصحي متأخر، فمش بتحسي إن في بركة في يومِك ومش بتحسي إن أنتِ عندِك طاقة، يعني يمكن لما يعني لما ب بتصحي متأ يعني بدري مثلًا أو حاجة، فبيبقى عندِك ال الطاقة والنشاط إن أنتِ ت يعني تبدئي يومِك بصورة صحيحة، لكن واضح إن أنتِ بتتأثري، أنتِ شخص بيصحى متأخر، فبتتأثري نفسيًا وبتتأثري، آآ يعني بدنيًا و